Allora, sì, effettivamente mi è capitato un po' di anni fa, ehm, di trasferirmi in un'altra città perché appunto dovevo studiare. Ehm, quindi il motivo principale è stato lo studio. Considera cioè la la prima cosa che ho considerato è, ehm, appunto dov'è l'università migliore per studiare quello che voglio studiare io, ehm, questa piuttosto che quell'altra, ehm, e ovviamente poi in base all'università in cui sono entrata sono mi son trasferita.
Mh. Okay, distante? <chuckles> Ah, è un Mh-mh. È il posto migliore, certo. Beh certo, sì.
Esatto, però devo dire che ci sono stati anche altri fattori che poi ho preso in considerazione, ecco.
Ma quanto distante sei andata? Cioè distantissima? Non ti im non ti importava.
Mhmm, nelle mie No, per fortuna, ehm, non non era tanto distante. Comunque io sono originaria del nord Italia e sono rimasta nel nord Italia, insomma, circa 200 chilometri di distanza. Ehm, quindi, fattibilissimo, ecco. Ehm esatto, esattamente. Però, ehm, per me è stata un'esperienza super positiva e tornassi indietro lo rifarei un sacco di volte, perché anche se la distanza non era tantissima è stato molto formativo, ecco.
Ah okay. Vabbè dai insomma, mh, fattibile esatto, qualche ora di macchina. Mh. La sentivi lo stesso. Eh sì no, vabbè, la senti alla fine. Credo che l'avresti sentita anche se abitavi a 100 metri forse alla fine. <chuckles>
No, no, esatto, però i in generale l'idea di essere in una città in cui sei da sola e te la devi cavare da solo, credo che sia molto formativo e che ti ti porti anche proprio a sentirti più competente nella tua vita.
Ah.